เหนื่อย ๆ หน่อย หรือแบบ เออ มีงานหลายอย่าง แล้วก็เพิ่งจะจัดการเสร็จไป หรือแม้จะยังจัดการไม่เสร็จก็เถอะ ก็แบบ ว่า เออ ขอพักก่อน ก็อาจจะเนี่ยค่ะ ดูหนังฟังเพลงอะเนี้ย ดูสารคดี อะไรพวกเนี้ยค่ะ
ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ อืม โอเค ค่ะ แล้ว แล้วปกติชอบ ดู เรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ ดูเน็ตฟลิกซ์ หรือว่าเป็นยูทูบช่องที่เราชอบ?
อ๋อ ก็สลับไป สลับดูกันน่ะค่ะ ถ้าแบบอยากดูหนัง หรือว่าซีรีส์ อย่างเงี้ย ก็ ก็จะเข้าไปเน็ตฟลิกซ์ แต็บ ถ้าเกิดว่าอยากดูบาง เป็น บางวัน เงี้ย เราก็อยากดูแบบรายการสารคดี บางอัน หรือว่าเกี่ยวกับท่องเที่ยว อย่างเงี้ยค่ะ แบบ
อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ
ที่เขาไป เหมือน รีวิวที่ท่องเที่ยวให้เราดู อย่างเงี้ย ก็ อ๋อ จะไปดูอันนั้น ก็ไปดูในยูทูบชา
อืม อืม โอเค ค่ะ
แล้วเต่บางวัน <chuckles> ใช่ ค่ะ แล้วของคุณชอบทำอะไรคะ?
อ๋อ โอเค ปกตินะคะ หลังเลิกงานมาเหนื่อย ๆ เนี่ย อันดับแรกก็อาจจะเป็นการอาบน้ำค่ะ ให้ ร่างกาย มันแบบว่า เอ่อ มันจะเป็นเหมือนกลิ่นจากข้างนอก อะไรเงี้ยค่ะ พวกมลภาวะ เราก็ ทำ ความสะอาดร่างกายก่อน หลังจากนั้น ก็ อาจจะหา ขนม ในตู้เย็นทาน แล้วก็ถ้าไม่เหนื่อยมาก ก็จะทำกับข้าวกินเอง แบบตำ พวกตำส้มตำ ทำต้มยำ ชอบกินอะไรที่มันแซ่บ ๆ อะค่ะ สึกว่า มันจะทำให้สดชื่น แล้วก็คลายความเหนื่อยไปได้ ชอบกินแบบแซ่บ ๆ แล้วก็ ค่ะ ก็ตบท้ายด้วยขนมหวานน่ะค่ะ พวกโดนัต หรือว่าไอติม ไอศกรีม อย่างเงี้ย แล้วก็จะ อาจจะออกไปทั้งนอก แล้วก็ไปซื้อไอศกรีมมากิน ชอบกินแบบพวกแมคโดนัลด์อะค่ะ ที่เป็นไอศกรีม โคน อืม ชอบทานไหมคะ ไอติม? บ้าน
ค่ะ อืม ๆ อ๋อ ใช่ ๆ ค่ะ โอ้ ดีจัง อืม อืม อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ชอบค่ะ <chuckles> ชอบ ชอบ เหมือนกัน
อือฮึ ของหวาน ค่ะ จริง ๆ วันไหนที่เราเหนื่อย ถ้าเราได้เติมน้ำตาล รู้สึกว่า มันทำให้เราสดชื่นขึ้นเนาะ อย่างที่เขาบอกว่า "ถ้าเหนื่อยอะ ให้ลองกินน้ำตาลดูก่อน อาจจะน้ำตาลตก" เออ ใช่ไหมคะ? เออ
ใช่ ยิ่ง ใช่ อือ อืม อืม <chuckles> เป็นไปได้ เป็นไปได้ ใช่
แล้ว ก
บางทีก็ ถ้าทำงานแบบเพลินไปหน่อย ก็ มันก็ลืมไปเลยนะว่า เออ เราต้องกินอะไรหรือเปล่า เราก็ลืม เงี้ย แล้วมารู้ตัวอีกทีคือแบบ โอ๊ย! แรงจะหมดแล้ว <chuckles> เคยเป็นเหมือนกันนะแบบ บางทีแบบงานมันเร่ง แล้วเราก็ รีบ แล้วก็ยังไม่ทันได้กินอะไรสัก เท่าไร ปรากฏ เฮ้ย! ทำไมแรงหมดแล้ว อะไรเงี้ย อืม ต้องรีบ <smacks lips> รีบหาของกินโดย ด่วน
อืม อา ใช่ อือ อืม ค่ะ อา อืม อา อืม ถ้าได้ชาไทยสักแก้ว หรือว่า